なるほど。その時のん、なんか反応が、こう、怒ってたりとか、黙ってたりとか、こう、無表情の顔とかされてたら、これはなんか、しまった反応っていう感じじゃないですか。でも、なんかそんな感じじゃなかったのなら、大丈夫だったのかもしれないですね。うん。うんうん。
うーん。はい。うん。 大丈夫ですかね？うーん、確かに、言われるてみたら大丈夫なのかな？って気はするんですけどね、ま、相手がはっきり嫌な反応をしてれば、その場でわかるので「あ、いやいや、違うんだよ」って、言えばいいんですけど、ま、そうじゃないから、後で不安なるんですよね。で、でも、もしかして、しつ失言だったかあれ、とか、うん、なんか、違う言い方すればよかったかとか、もうちょっと説明すればよかったかな？みたいな。うーん。そんな感じかな。
うーん。 そうですね。うーん。 ああ、ああ。確かに。うん。 うーん。 うん。 なんか、そういう風に感じられたんですね。まあ、お互い、こう、大人なので、思ったことがあっても顔に出さなかったりとかする可能性もありますものね。
うん、うん。 うーん。そうですね。 ううん。 うんうんうん。 そうなんですよね。うーん。と思うんですけど、まあ、でも、その後、じゃあ、なんか、ギクシャクするかっていうと、してないから、考えすぎだったのかもしれないんですけど。うーん。でも、なんか、割とそういうことが、よくあるよく思ってしまうので。うん。私の問題なんだとしたら、なんかこう
うーん。 あ、そうなんですね。うーん。 うん。 うーん。
ね、なんかこう「考えすぎなんだよ」っていうふうに、誰かに言ってもらったら楽かな？とか。<laughs> そんなのもあって、ちょっと相談させてもらってるんですけどね。うーん。
うん。 うーん。 なるほど。うん。 いや、分かりますね。あの、お友達とかの時でも、その時のお友達の反応は、なんか怒ったりとか、こう無表情になったりとか、そういったことはあったんですか？うん。
うんうん。 ううーん。あてんな。いや、ええと、そういう感じではないですけど、その友達の時、まあ、とか、まあ、同僚でもそうなんですけど、まあ、もし特定のシチュエーションがあるとしたら、あの、お酒飲んでる時ですね、お酒飲んで
うんうん。 はい。 ああ、なるほど。うーん。

うーん、そうすね。ま、割とそういうふうに「あれ、言い過ぎたかな？」っていうのが、こう時々あるので、割と多いかなと思うので。うん。
うーん。 うん。 うーん、でも、その、言い過ぎたかな？って思うってことは、何かちょっと攻撃的に、こう話しちゃったかなって、気にされることがあるんですね？
とっこなおせううん。 うーん、まあまあ、その、冗談の中でですね、なんかそのとぐう討論議論という感じで、言い過ぎとかではなくて。ま、冗談で、ちょっと、ま、なんだろううんが、こうちょっとふ距離が近すぎたかなとか、うん。こう冗談としては、ちょっとこう、笑ってはくれたけど、なんかほんとは嫌だったりしてんのかな？とか。こう、いじりすいじりではないけど、うーん、みたいに捉えられてるのたら、こう、なんか申し訳ないな、みたいな感じかな？すね、うん。
うんうん。 ああ、冗談で。うん。 うーん。 うん、うん。 ああ、いじりすぎたり。うーん。 うーん。 うーん。 そのお相手に、ちょっと、あ、もしかして今の言い方、ちょっと気に障った？とか、嫌だった？って、聞いてみられたりとか、したことありますか？
あ、あは。いや、ないですけど、あ、意外と聞いてみてもいいのかもしれませんね。うん。
ああ、うん。 うーん、意外と、どう思ってるのかね。わからなかったりしますものねね、ほんとに。うん。
か、こんぐらいなうん。<laughs> うん、そうですね。うん、この間のあれ、ちょっと、なんか気分悪かった？とか、聞いてみるというのも一つかもしれないすね。うーん。
うん。 うん。 うーん、もしかしたら「あ、こんなところまで考えてくれるんだ」ってなんか、もっと仲良くなったりとか。うん、そい可能性もありますよね。
うーん、うん。 うんうんうん。